Also, ich bin grade so 'n bisschen am Überlegen, ob ich ähm, also, ob jetzt grade so der richtige Zeitpunkt wäre, um den Job zu wechseln, ähm. Ich arbeite jetzt in dem Job, den ich grade mache, äh, seit 4 Jahren und irgendwie ist es auch schwierig, da, ähm, aufzusteigen. Ähm, und ähm, theore und es ist halt auch einfach sehr äh, körperlich sehr anstrengend, der Job, den ich grade mache. Und da bin ich jetzt halt echt am Überlegen, ob ich vielleicht doch noch mal schauen sollte, was es noch so gibt an Jobs, ähm, vielleicht auch irgendwas so Richtung, ähm, Selbstständigkeit, Homeoffice. Das würde mir auch, ähm, jetzt, glaube ich, echt mal <chuckles> äh ja, das könnte mir gefallen.
Mhm, okay, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, ja, wenn du jetzt schon seit 4 Jahren in deiner Position arbeitest und das Gefühl hast, nicht von der Stelle zu kommen oder keinen Mehrwert zu haben, und noch dazu ist es sehr anstrengend, dass du da dich mit dem Gedanken trägst, vielleicht dich nach Alternativen umzuschauen. Woran liegt das denn, dass du aktuell das Gefühl hast, in deiner aktuellen Position, dass du da nicht weiterkommst? Macht dir die Arbeit keinen Spaß, hast du vielleicht auch 'n Arbeitsumfeld, was nicht sehr förderlich ist? Kommst du mit den Kollegen nicht zurecht, oder woran liegt das?
Also, es gibt erstmal sehr viel Wechsel, weil das halt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für andere, ähm, 'n anstrengender Job ist und die dann teilweise merken, ne, ähm also, wenn die wenn die 'n 0,5 Jahr durchhalten, ist das schon erstaunlich, sagen wir's mal so, weil das halt wirklich sehr viel mit Heben, Tragen, ähm, Sch also sehr schwere Sachen teilweise auch heben und, äh, viel rumlaufen ist und, ja, da merken die halt so mindestens nach 'nem 0,5 Jahr, äh, ne, ich will jetzt doch nicht mehr. Und ich, ähm, sehe das ja auch bei mir, dass ich merke, dass es halt äh, die körperliche Anstrengung, da weiß ich, ich kann das jetzt nicht noch, äh, die nächsten 3, 4 Jahre, äh, wa weiß nicht, also, das geht mir halt schon ziemlich a an die Substanz. Ich mag den Job trotzdem sehr gerne. Es ist halt auch mit ähm, ähm, wie den ganzen Tag einkaufen. Ich gehe den ganzen Tag einkaufen für andere Leute. Und dann, ähm, gebe ich das an die Leute raus und habe dann natürlich auch Kundenkontakt. Aber, wie gesagt, es ist halt ähm, wenn man schon weiß, wie normal wie anstrengend ein normaler Einkauf ist für einen se selber. Aber ich mache das ja für u ungefähr 30, 40 Leute am Tag, einkaufen gehen. Und das ist natürlich schon sehr anstrengend. Und ich komme einfach nicht weiter. Ich wollte schon 'ne Führungsposition, aber da haben sie gesagt: „Du bist noch nicht so weit.“
Mhm. Okay, das kann ich natürlich gut verstehen, dass du dich da nicht so toll fühlst. Ja, und das tut mir auch sehr leid für dich, dass du aktuell in dieser Situation dich befindest.
Und Ja.
Wo du auf deine Vorgesetzten zugegangen bist, um nach einer Beförderung zu fragen und die dann gesagt haben, du wärst noch nicht so weit. Haben die dir da auch, hm, noch 'ne konkretere Gr Begründung geliefert, dass die gesagt haben: „Okay, pass mal auf, in den und den und den Bereichen wäre es noch toll, wenn du da 'n bisschen besser wirst.“ Oder war das alles, was die gesagt haben?
Na ja, die meinten, ich müsste mehr so, ähm, mich zurückhalten lernen und nicht so, ähm äh, nah nah mit dran sein am Geschehen, was 'n bisschen schwierig ist, weil wir in unserer, ähm wenn die Kunden kommen, um ihre Bestellung abzuholen, dann müssen wir die, äh, unterhalb von 5 Minuten nach draußen bringen. Und wenn halt gleichzeitig sehr viele Leute, ähm, sich melden, dass sie da sind, dann schafft das natürlich nicht einer alleine. Weil die haben ja nicht nur 1 Artikel, den sie abholen, manchmal haben wir, äh, bis zu 30 oder 40 Artikel, die sie abholen. Die sind ja dann auch so Wagen, die muss man rausbringen. Und das geht natürlich nicht, äh, wenn man das alleine machen muss. Und da muss ich natürlich dann auch mit anpacken, zumal ich ja auch 'n normaler Mitarbeiter noch bin. Ne, also, ich bin ja jetzt nicht in irgend 'ner besonderen Rolle, aber die wollen mich trotzdem in dieser besonderen Rolle irgendwie haben, aber irgendwie auch nicht.
Mhm. Ja. Mhm, okay. Das heißt, dieses Zurückhalten, was die Vorgesetzten von dir verlangen, betrifft eher dein Engagement, dass du siehst, okay, da wird gerade Hilfe benötigt oder du bist der Meinung, dass da Hilfe benötigt wird. Und dass du da äh, dass du dich da mit einbringst. Ja, das ist das, was du denkst, was sie mit Zurückhaltung meinen. Ja?
Ähm, die meinen, dass ich 'n bisschen mehr, ähm, leiten soll und weniger mitarbeiten in dem Sinne wie dass ich halt dann eher, äh, das Team so 'n bisschen organisieren soll, obwohl ich aber nicht diese Position inne habe. Aber damit ich's lerne, soll ich's halt lernen, die, äh, 'n bisschen zu organisieren.
Okay, könnte aber auch bedeuten, dass die dich ja prinzipiell schon in der Position sehen, ja? Ähm, vielleicht kann's ja auch sein, dass die das finanziell nur 'n bisschen einsparen wollen und sagen: „Ach ja, die macht das ja sowieso schon.“ Ja? Und, dass die dich ja dann schon in der Position sehen. N nur dass sie dir halt den den offiziellen Titel nicht nicht, äh, verleihen wollen.
Ja. Das kann auch sein. Ähm, was auch das andere sein kann. Es ist natürlich auch so, wenn jemand n äh, viel arbeitet und viel, äh, abdeckt, dann wollen sie ja manchmal auch einen nicht befördern, weil du weil dann sonst dieser Teil ja wegfallen würde.
Ja, genau, ja. Das stimmt, also grade wenn du ja schon noch normaler Mitarbeiter bist, aber gleichzeitig auch die Kompetenz hast, jetzt, äh, Leute zu delegieren. Wenn du da wegfallen würdest, aus der einen Position oder generell in 'ne andere Position, ähm, verschoben würdest, das stimmt ja, da würde ja dann dem Unternehmen da auch wahrscheinlich 'ne sehr wertvolle Ressource fehlen im ja.
Ich glaube, ist so beides.
Da hast du auf jeden Fall recht. Hast du denn schon mal mit deiner Erfahrung geschaut, ob's denn vergleichbare Jobangebote gie geben würde in deinem Umfeld?
Also, jetzt in dem Job, den ich grade mache, habe ich nicht geschaut. Aber, ähm, ich habe mal nachgeschaut in im Zusammenhang mit, ähm, Kundenservice, ähm, weil ich das ja auch mache oder so am Telefon, äh, Kundenservice machen. Da habe ich schon mal geguckt. Ähm, das Problem ist da eher dann die Bezahlung. Also das ähm, ne, weil dann wäre 'ne finanzielle Einschränkung da. Und das ist im Moment nicht, äh, ja, nicht drin. <chuckles> Also ich würde gerne, ähm, dasselbe Gehalt oder 'n bisschen mehr bekommen. Was ich grade mache, da da bezahlen die relativ gut im Vergleich zu anderen, ähm, Jobs in derselben Ja, d lei wie denselben Job, da bezahlen sie halt nicht so gut. Da müsste ich dann, ich glaube, äh, echt so wieder richtig runter in der Gehaltsstufe und das wären sehr ungünstig.
Mhm, okay. Arbeitest du für ein relativ großes Unternehmen, wie beispielsweise 'n Unternehmen im Supermarktbereich oder für 'nen Subunternehmen?
Ähm. Ich würde sagen, das ist schon Also ja, es ist 'n großes Unternehmen. Ähm, aber das ist 'ne Tochtergesellschaft von diesem großen Unternehmen.
Mhm, okay. Und gibt's von Konkurrenzunternehmen vielleicht auch einzelne Unternehmensbereiche, die jetzt genau das machen, was du gerade machst. Ja, wo du dich vielleicht mal bewerben könntest oder auch würdest wollen bewerben.
Ich glaube, ich würde eher, äh, in 'ne andere Richtung gehen, weil auch diese Unternehmen, die das ja anbieten, was ich gerade mache, da ist es ja immer noch dieses mit dem Rücken ne, also das mit dem Heben und dann, äh, lieber halt, äh, komplett was anderes, was nicht so körperlich anstrengend ist für die Zukunft.
Ah, okay. Mhm, mhm. Ja.
Ne, sage so in den nächsten zwei Jahren kann ich mir das vielleicht echt noch vorstellen, dass ich das arbeite, aber dann will ich halt schon, äh, dass es was anderes wird, weil, ähm, ja, man wird ja oder Frau wird ja nicht jünger.
Okay, also, du willst definitiv dann schon in 'nen anderes Tätigkeitsfeld wechseln, ja.
Ja, aber Kundenservice, wie gesagt, das kann ich mir echt noch gut vor weil ich se also sehr gerne mit Menschen arbeite. Also, dazu muss ich sagen, ich habe, ähm, 18 Jahre als Erzieherin gearbeitet, mit Kindern <chuckles> und, ähm jetzt wäre das natürlich dann mit Erwachsenen und, ähm, mein mein Anspruch war eigentlich immer so, Leuten zu helfen, ja. Und ich meine, jetzt natürlich be das, was ich mache, da helfe ich auch, weil dann entlaste ich die Leute. Die müssen den Einkauf nicht machen, die müssen nicht durch den gesamten Supermarkt rennen, um ihre Einkäufe zu erledigen. Ist ja auch 'ne Entlastung.
Mhm. Ja, genau.
Aber wie gesagt, ist sehr anstrengend, so.
Das stimmt, das stimmt. Da wenn du jetzt sagst, okay, du könntest dir noch vorstellen, ungefähr 2 Jahre dem noch Zeit zu geben, und du bist ja auch grad unsicher, wie deine Vorgesetzten sich so verhalten, ja, ob die dich jetzt in neuen Positionen sehen wollen oder auch nicht. Dann wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, zu sagen, okay, du schaust jetzt parallel neben deiner Tätigkeit regelmäßig mal in die in in Stellenausschreibungen rein, was es so als Angebot gibt, ja. Ich meine, mit deinem Hintergrund im Kundenservice wird sich schon was finden. Da gibt's ja auch Stellen, wo du remote arbeiten kannst. Und vergiss nicht, wenn du in Deutschland Erzieher gelernt hast, kannst du offiziell mit 'ner Altersspanne von 0 bis 27 Jahren arbeiten, ja. Und Erzieher heißt ja auch nicht nur, ähm, Kindergarten. Das kann ja auch du hast ja 'ne pädagogische Ausbildung und was du da nicht vergessen solltest: Mit 'ner pädagogischen Ausbildung könntest du theoretisch auch als Coach oder als Dozent arbeiten, ja, beispielsweise als Dozent im Kundenservicebereich oder wenn du jetzt, äh, bei 'nem Kundenserviceunternehmen anfragst, äh, oder, ja, ob du als Trainer arbeiten könntest, ja, für den Kundenservice. Das wäre vielleicht auch noch 'ne Möglichkeit. Und als Dozent oder auch im Kundenservice v äh, wenn du als Trainer arbeitest, ähm, im Kundenservice verdient man ja auch noch 'n Stückchen mehr, ja? Ich gebe dir recht, Kundenservice selbst ist nicht so gut bezahlt, ja. Meistens jedenfalls, kommt auf die Branche an. IT-Branche ist 'n bisschen besser, ja, First und Second-Level-Support. Aber der ganz normale Kundenservice jetzt für Telekommunikationsdienstleister beispielsweise ist doch relativ, ja, wenig bezahlt, also gering gering eingestuft. Das stimmt, ähm, aber ja?
Ja. Ja. Stimmt. Ja. Mhm. Also das das fand ich jetzt total spannend, was du gesagt hast. Also, dass ich auch in 'ne andere also in der Richtung als Coach oder Trainer arbeiten könnte, ne? Also, das finde ich gar nicht, äh, so, o also, das finde ich auch interessant.
Genau. Also das, äh, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da gibt's auch Berichte von anderen Personen, die auch die Branche mal dann gewechselt haben. Und wenn man dann g bisschen Berufs und Lebenserfahrung hat, ja, und vielleicht auch sprechen kann vor Gruppen, dann bietet sich das sogar auch 'n bisschen an, da sich eventuell in diese, äh, Be in diese Richtung en ja hineinzuentwickeln, ja.
Mhm, also voll vielen, vielen Dank. Das war echt, äh, richtig informativ jetzt grade, grade auch so der letzte Teil, das da bin ich jetzt echt neugierig. Da werde ich mich gleich mal schlau machen.
Okay, super. Danke.